Sí, imagínate que el YouTube existiera en aquellos tiempos
Ay, qué increíble.
eh, con esa comida grabándolo grabando el sazón de nuestros, pues, de nuestras mamás.
Delicioso.
Ahorita no estuviéramos hablando aquí. <laughs> Pero bueno, y y otra cosita a ver
Ya sé. Y yo, a a ver, tú dime alguna comida que te gustaba de tu mamá que cocinaba.
Guau. Eh, bueno, te puedo explicar lo más complicado, a lo más sencillo. Eh, de hecho, lo más sencillo era lo más rico. Estamos hablando de que unas empanadas de queso con con frijoles refritos.
A ver, dime. Ay, sí. <sucks teeth> Ay, no, qué delicia, se me hizo agua la boca. Sí.
<laughs> Algo así tan sencillo o unas gorditas.
Sí. Ay, sí. No, no, no, qué rico. Eso está delicioso, ¿eh?, las gorditas con queso.
Y s y con puro queso y tomate. Sí, ¿me entiendes? O sea, eh, es algo así tan sencillo que que no tiene ni ciencia, pero el sazón, porque cocinaban la cosa, digamos que usaban manteca, usaban masa, masa buena y el queso, queso bueno, tortillas, sí.
Muy bueno. Ajá. Hasta las tortillas, hasta las hasta las quesadillas. O sea, cuando las hacían a mano, yo me acuerdo. Y la tortilla, o sea, que se infla. Ay, qué rico. Y le pones el así quesillo sí, para que se derrita. Delicioso.
Sí. Mm, ujú. Ujú. Sí, y luego también en veces las las tortillas de maíz, tú sabes que como que se queman un poquito en varia en varias áreas Cuando las calientan así en la estufa, ens por encima. Eh, ese ese quemadito así en el en el maíz, algo buenísimo. Sí, pero también te estoy hablando de cocina, eh, o de comida o recetas, digamos, para el año nuevo, que hacía una pierna de puerco en un adobo.
También. Sí. Delicioso. Superrico, ¿verdad? Sí. Ay.